À, khi mà muốn chăm sóc một ai đó bằng một cái bữa ăn ấy, thì không biết là bạn sẽ thường là bắt đầu từ, ờ, cái ý tưởng nào nhỉ?
Ừm. Ừm, ờ, ví dụ như là với b bản thân mình và chăm sóc gia đình của mình á, thì cũng sẽ từ cái việc là cái người thân của mình cần gì á. Ví dụ như là cần bồi bổ thì mình sẽ nấu theo cách khác, còn ví dụ như là cần ăn chế độ đang thanh lọc á, thì mình sẽ nấu theo một cách khác nè.
Ừm. Ô kê, tức là cũng phải, ờ, quan tâm đến cái nhu cầu của của người thân này, thậm chí là còn phải theo một cái chế độ nếu như mà bác sĩ có yêu cầu nữa chứ.
Ừm. Ừm, đúng rồi nè. <laughs>
Ừm. Ừm, thế thì không biết là có cái món ăn nào bạn nấu vì kiểu như là muốn tạo bất ngờ không? Hay là kiểu muốn mang niềm vui đến cho người khác chẳng hạn?
Ờ, ừm. Ờ, thật ra thì, ờ, tạo bất ngờ thì cũng hông biết bất ngờ hay hông nhưng mà tại do mình phải ăn canh theo cái việc mà chế độ dinh dưỡng và phải hợp, ờ, sức khỏe cho người đang chưa khỏe ở nhà mình á. Mình sẽ ưu tiên cái việc là về, à, thành phần dinh dưỡng á bạn, ví dụ như là, ờ, xương hầm với, ơ, bí đỏ nè, để cho nó tăng cái việc là, à, tăng dinh dưỡng nè, hoặc là phải uống thêm sữa hạt để nó cân bằng cái việc <chuckles> âm dương trong cơ thể rồi phải, ờ, dễ thanh lọc hơn nữa. Đúng rồi.
Ừm. Ô kê. Rồi. Ôi trời ôi, âm dương luôn! <laughs> Cá khá là kỹ nha, đúng là mấy cái món mà bạn vừa kể tên thì đúng là nó rất là nhiều dinh dưỡng luôn ấy. Mà thực ra thì nấu thì nó cũng rất là đơn giản ấy, mà ăn thì lại ngon.
Ừm. Đúng rồi, tại vì cũng trong giai đoạn là hạn chế dầu mỡ nên là mình chỉ ưu tiên những cái món súp, món hầm hoặc món luộc.
Ừm. Ừm, thế thì không biết là lần đầu, tức là cái lúc mà bạn phải nấu cái món ăn đấy thì là bạn đã chăm sóc ai vậy?
Ừm, ờ, tại vì người thân qua trong gia đình của mình thì ví dụ như là ba mẹ nè, người thì ăn người ăn chay. Ví dụ người ăn chay là phải có chế độ riêng nữa nha <laughs> còn Ừm.
Ừm. Ừ nhỉ? Ôi trời ơi! Lại còn phải có cả ăn chay nữa, thế thì thì rất rất là nhiều những cái thực đơn ấy. Thế thì bạn có cần phải lên thực đơn trước không?
Ừm, thì thật ra lúc đầu thì mình cũng sẽ bối rối, không biết là, ừm, sẽ ăn cái gì sẽ hợp dinh dưỡng, sẽ đủ đạm nè, đủ protein, rồi phải đủ vitamin nữa, kiểu như thế. Thì mình sẽ mình sẽ lên mạng mình tìm hiểu, tức là cũng sẽ tốn thời gian lúc đầu trong cái việc là tìm hiểu là những thực phẩm nào, ờ, bồi bổ dinh dưỡng mà nó không kỵ nhau nữa, còn cái việc mà không kỵ nhau nữa, nên đó. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ôi giời! <laughs> Quá trời quá trời nhiều vấn đề nha. Ừm, thế, ưm, có vẻ như là bạn cũng là một người thích nấu ăn, đúng không?
Thật ra thì mình cũng không phải là quá thích nấu ăn đâu, nhưng mà, gọi là, hoàn cảnh đưa đẩy á. Với lại là tới một cái giai đoạn nó vừa là, ừm, nấu ăn tốt cho sức khỏe gia đình mà thêm một cái việc là cũng là thư giãn nữa, nên gọi là thiên thời địa lợi luôn á, đúng thời điểm.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Tức là cũng nấu được, chứ không thích nấu nhưng mà nấu không được thì ai mà dám để cho bạn nấu. <laughs> OK. Mà bạn cảm thấy là cái điều gì thú vị nhất khi mà bạn nấu ăn cho người khác? Cái quá trình nấu hay là cái, ơ, cái cái cái phản ứng của người ta khi mà ăn cái món bạn nấu ấy?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, cả hai luôn á bạn, nhưng mà mình thích cái quá trình nấu hơn. Tại thật ra nói đúng ra thì trong gia đình của mình, ba mình là cái người nấu ngon hơn mình. Nên mà để mình, gọi là, nấu một cái dạng là xuất sắc mà để ba mình khen thì nói chung là cũng không tới <laughs> không không gọi là, chưa đủ trình, chưa đủ khả năng.
Ừm. Ờ. <laughs> Chưa đủ trình độ, <laughs> chưa đủ trình độ qua mặt bếp trưởng à? <laughs>
Ừm. Mà nấu ở cái mức là ba mẹ mình thấy, à, ô kê ổn, ờ, ba m vui như vậy là mình cảm thấy là nó ngon rồi. Đó, như vậy là ngon rồi đó. Còn mà để, ờ, mình mà khen luôn chắc là xuất sắc luôn rồi đó. <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> Ô kê nha. Mà trong cái quá trình mà chăm sóc người khác ấy, thì bạn sẽ thường là chọn những cái món, ơ, món ăn mà dễ nấu hay là hay là bạn muốn chọn những cái món, kiểu, cầu kỳ một chút?
Ừm, mình sẽ thử. Ừm. Thật ra cầu kỳ thì mình sẽ chọn vào những cái lúc mà thời gian mình rảnh hơn á, ví dụ mình cũng ví dụ lâu lâu mình cũng sẽ nấu ăn theo kiểu là, à, món mì của Nhật, hoặc là phá cách, thí dụ là cà ri của Ấn Độ, nhưng mà cái đó thì nó sẽ không thường xuyên đâu. Ờ, mình sẽ chọn những cái món là thuần Việt hơn, tại vì thường thường người lớn tuổi nó cũng sẽ thích lâu lâu thì t ăn thử món lạ thôi, chứ thường thường sẽ thích ăn những cái món quen ăn hằng ngày á bạn. Nên mình sẽ ưu nấu, thí dụ ăn món mặn thì sẽ là từ thịt heo nè, thịt gà hoặc là cá, là những cái món mà cũng tốt cho sức khỏe. Đó, còn, ờ, ví dụ như là món chay thì sẽ là những cái món là rau củ, ví dụ như là hủ tiếu chay, bánh canh chay, ờm, kiểu như vậy đó. <laughs> Và khi mà không dùng, ờ, quá nhiều đường hoặc bột ngọt nhiều mà mình sẽ ưu tiên là nước hầm từ rau củ quả, nó sẽ ngọt và tốt cho s khoẻ.
Ừm. Ừm, ch đúng rồi. Ngon đấy. Ừm, cũng Ừm. Đúng rồi, cũng khá là thanh, ngọt rất là thanh. Nhưng mà có cái món nào mà bạn, kiểu, thường nấu đi nấu lại không? Kiểu, vì nó dễ nấu này, hoặc là, kiểu như là, món tủ của bạn ấy?
<laughs> Ừm, nếu mà hỏi món nấu thường nhất là cái món hủ tiếu chay hoặc là bánh canh chay á bạn, tại nhà mình cũng thích ăn món đó. Và cái món đó thì nó cũng, ờ, gọi là thanh đạm, nhẹ cho cơ thể tại vì nước hầm rau củ là từ, ờ, ờ, mướp nè, rồi từ củ, ờ, củ củ cải đỏ nè, đó, rồi từ nấm nè, thì nó cũng, ừm, gọi là trung hòa vị và tốt cho sức khỏe. Ừm.
Củ cải đỏ. Ừm. Nhưng mà tại sao bạn lại biết được cái cách nấu món chay đấy? Ưm, vì là bạn đã biết nấu từ xưa rồi hay là đến khi mà bạn cần phải chăm sóc người ăn chay thì bạn mới học?
<laughs> Thật ra là lúc đó cần á bạn. <laughs> Gọi là lúc cần thì tự nhiên, a, phải tìm kiếm thêm, ơ, phương phương pháp. À, thật ra lúc đấy thì mình cũng chỉ là quan sát người khác nấu thôi, nhưng mà vì là, ừm, đảm bảo cho sức khỏe gia đình thì không thể nào học theo cách của người người bán 100% được tại người bán họ sẽ dùng dầu nhiều nè, họ chiên nhiều nè, đó. Thì mình về mình phải tinh chỉnh ở cái việc đó, nhưng mà làm sao vẫn phải ngon thì bắt buộc là mình phải nấu cái lượng mướp nhiều hơn để nước nó ngọt hơn, kiểu như vậy đó, hoặc là nấm, đó, rồi, ờ, thêm đậu hũ nữa, đó. <laughs>
<laughs> OK. Ừm. Hợp lý. Ừm. Ờ, h ở nhà nấu thì bao giờ cũng dễ chọn những cái nguyên liệu tốt này, và sẽ ưu tiên những cái tốt nhiều hơn, còn đâu những cái nào mà nhiều dầu mỡ thì có thể là hạn chế, hay là nhiều gia vị quá thì cũng hạn chế. Mà bạn thì có thường hay, kiểu, thử nghiệm những cái món mới khi mà nấu không? Ừm, hay là bạn cứ chọn những mấy cái món quen thuộc thôi?
Ừm. Đúng rồi. Đúng luôn. Ừm, mình rất là thích luôn nha. Mình rất là thích thử nghiệm món mới nhưng mà nó hơi tốn thời gian lúc đầu á bạn. Tức là trước khi nấu là mình phải lên mạng mình tìm là, à, liệu mấy cái này kết hợp với nhau nó có kỵ với nhau hay không, ví dụ như củ cải trắng, củ cải đỏ là không thể nấu với nhau nè, mình ví dụ như vậy đó. Thì mình sẽ <laughs> nghiên cứu rất là kỹ, sẽ tốn thời gian khoảng 15 phút đầu tiên trong cái việc là, ờ, nghiên cứu, rồi xong sau đó thì tận dụng những đồ có ở nhà hoặc là đi chợ mua thêm. Đó, rồi bắt đầu lên nấu và ví dụ như là, ờ, món của mình rất là thích nấu món Nhật nhưng mà ví dụ món Nhật thì họ sẽ dùng nước cá nhiều nè hoặc là cắt lát thịt á bạn. Thì mình phải thay cái đó bằng các đậu hũ nè hoặc là đậu nành nè, rồi ờ, tức là mình sẽ đổi một số nguyên vị nguyên liệu để phù hợp với các món chay.
Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ờ. Cũng khá là hợp lý. Mà bạn cũng khá là biết cách kết hợp các cái món ăn với nhau đấy chứ. Mà, ừm, khi mà chọn cái món ăn dành cho những cái người mà bạn chăm sóc ấy, thì bạn sẽ cân nhắc nhiều đến cái hương vị này, cái dinh dưỡng hay là cái hình thức của món ăn?
<laughs> Ừm, cái dinh dưỡng là đầu tiên nè, xong tới thứ hai là cái hương vị nè, còn hình thức á thì nhà mình cũng không cầu kì lắm, tức là nhà mình ăn ngon là được. Ờ, tại vì, ờ, mình ở miền Tây á bạn, nên là ba mẹ mình quen theo cái kiểu là ăn ngọt nhiều á, nên mình cũng phải cân đối vị làm sao mà, ờ, vẫn đảm bảo có cái vị ngọt mà không phải để quá nhiều đường, thì lúc đó cũng là cái đó cũng phải căng não và suy nghĩ rất là nhiều á.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Mình hiểu. Ơ, thế làm sao để tức là, ví dụ như là bình thường là ở miền Tây là người ta sẽ cho những cho đường vào nấu cơm v vào nấu thức ăn ấy hả?
Đúng rồi, đường nhiều hơn á, bạn, tức là ưu tiên cái lượng đường nhiều hơn. Tức là, ờ, dọa vẫn nêm muối, đường, bột ngọt nha, nhưng mà cái cái khi bạn nếm vào thì bạn sẽ thấy nó nó nó có vừa vị mặn nhưng mà vẫn biết vị ngọt của miền Tây nó rất ngọt, rất là nhiều, thì thì phải dùng đường. Nên là mình sẽ cân chỉnh bằng cách là mình giống như nãy mình nói là mình phải nấu rất là nhiều, ờ, củ quả để thay thế cho cái vị ngọt của đường á.
Ồ. <laughs> Ừ. Ừm, thực tế ra thì cái vị ngọt của rau củ quả nó cũng rất là khác so với cái vị ngọt của đường ấy. Sao không thử nghĩ đến việc dùng đường ăn kiêng ta? <laughs>
Ừm. Nhưng mà nó cũng đỡ. Ừm, Ờ, đúng rồi ha, mình cũng nghĩ tới việc nhưng mà bác sĩ dặn là hạn chế đường luôn á. Nên là ví dụ có dùng đường phèn hoặc gì đó nhưng mà mình thay thay vì vậy mình cũng sẽ nói tức là mình đánh tâm lý. Người ta nói là nấu ăn bằng, à, nguyên liệu và nấu ăn bằng năng lượng yêu thương á bạn, nên là mình kết hợp cả hai luôn. <laughs>
Ồ. <laughs> Ừ, đấy, đấy, đấy. Thế đấy, mình đang muốn, ơ, thắc mắc là không biết là có cái món, kiểu, bí mật nào mà, ừ, kiểu như là, gọi là, nấu bằng cái năng lượng tình yêu thương không? Kiểu thêm thêm thêm nếm tình yêu thương vào bằng cách nào nè?
Có nha, có nha, nhưng mà mình để ý cũng mình cũng thử nha. À, lúc trước mình cũng không tin lắm việc này đâu, nhưng mà mình khi nấu trong cái tâm trạng mình vui á, bạn, mình mình mình vui vẻ mình nấu ăn á, và mình gửi năng lượng yêu thương vô đó thì mình thấy mấy cái lần đó, ừm, nhà mình phản ứng là, kiểu, cảm thấy ăn ăn sạch đồ ăn và cảm thấy ăn ngon hơn á bạn. Nên mình nghĩ chắc nó cũng có một cái cái hiệu quả gì đó trong cái việc mà năng lượng gửi vào đồ ăn á. Ừm.
Ồ, hay nha! Chắc chắn đấy! Thực ra là có thật, nhưng mà, kiểu như là, không nhìn bằng mắt thường được thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn đã gửi gắm tình yêu vào rồi thì chắc chắn là người ăn sẽ nhận được đấy, sẽ nhận cảm nhận được rõ luôn ấy.
Với lại mình cài đặt luôn bạn, ví dụ như là tr khi, à, ừm, gia đình mình ăn mình những món mình dặn trước là: "Món này con nấu ít đường nha, nhưng mà là có rất nhiều rau củ nên cũng ngọt lắm", tức là, mình cài vô luôn như vậy. <laughs>
<laughs> Để cho mọi người đỡ <laughs> đỡ là không thấy cái vị đường đâu. Ờ. Vâng, không biết là có một cái lần nào đấy mà bạn nấu cái món ăn nhưng mà kết quả nó lại không được như ý không?
Rồi, đúng rồi nè. Có bạn. Đặc biệt, ừ, có những cái món mới, ví dụ như món cà ri Ấn Độ đồ á bạn, hoặc là nh món mà, ừm, không phải là cái vị truyền thống của quê hương hoặc là vị Việt Nam á, nó nó hơi phá cách vị. Ví dụ món của Hàn đi thì nó nó vị nó cũng sẽ khác, mình sẽ nêm theo cách của Hàn hoặc của Nhật á, thì thường thường là, ờ, ừm, ba mẹ mình ăn sẽ không quen lắm, sẽ không thích lắm. Nên là các lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm là mình phải là nấu món Nhật nhưng mà nêm vị của Việt Nam, kiểu như vậy á. <laughs>
<laughs> Cũng có hả? Ừm. Đúng rồi. Tức là không Ừ. <laughs> Tức là không phải là vì nó không ngon mà chỉ đơn giản là vì nó không hợp khẩu vị thôi, đúng không?
Đúng rồi, nó không quen vị á.
Ờ, thế là cũng là, ừ, nấu được ấy. Tức là cũng vẫn nấu ra kết quả nó tốt, nhưng mà chẳng qua là không hợp khẩu vị của của của bố mẹ thôi.
<laughs> Đúng rồi, người mình thấy người trẻ thì thường thường sẽ dễ thích nghi vị hơn, còn người lớn đã quen ăn mấy chục năm một cái vị như thế á, thì nó sẽ là khó hơn.
Ờ. Đúng rồi. Công nhận nha. Người lớn là người ta cứ kiểu ờ, cũng hơi hơi, kiểu như là, ừm, cũng cố chấp với bảo thủ ấy, người ta cũng không muốn tiếp nhận những cái nền ẩm thực mới đâu.
Ừ. Ừ. Tức là ăn thử thì cho vui thôi, nhưng mà ăn lâu ăn nhiều là cũng phải nêm theo vị Việt Nam. <laughs>
Ừ, thế thì người ta cứ cứ thích ăn những cái đồ quen. Ừ. Ừ, thậm chí là, kiểu như là, khác vùng miền ở Việt Nam thôi có khi người ta đã không thích rồi ấy.
Ừm, đúng rồi, mình đồng ý luôn á nha.
Ồ. Thế nhưng mà có một cái lần nào đấy thì bạn nấu một cái món ăn mới nhưng mà lại kết quả lại tốt chưa? Mà kiểu cả nhà lại rất là tấm tắc khen chẳng hạn ấy?
Ừm, mình thấy mình tự hào là khi mình nấu các món mì, như là mì udon hoặc mì ramen của Nhật á bạn. Tức là các loại mì nó không giống Nhật hoàn toàn nha, ấy thế nhưng mà mình cũng có thể dùng các nguyên liệu của Nhật vi như là dầu mè nè, hoặc là dầu, ờm, ừm, đậu nành lên men nè, hoặc là, ừm, ờ, cái gì quên rồi rượu của Nhật á. Thì mình vẫn dùng các nguyên liệu đó, và mình cảm thấy là <tsk> ừm, hoặc là tự mình tự hào, mình tự khen, mình thấy nó ngon luôn á. <laughs> Và mình thấy bố mẹ mình ăn cũng hết.
Ừm. <laughs> Rồi, thứ nhất là OK, ơ, kiểu như là bạn thấy ngon này, xong rồi là bố mẹ bạn cũng hợp luôn.
Ừ. Đúng rồi, tại vì những cái món đó thì nó cũng khá khá giống mì của Việt Nam, thì nó cũng tương đồng vị á, nó cũng, ờ, cũng OK.
Ờ. Ừm. Nhưng mà nhà bạn thì, kiểu như là, cứ một người ăn chay, một người không ăn chay thì là bạn lại phải chuẩn bị cả 2 món à?
Ừm, thật ra thì thời gian mình nấu ăn món chay nhiều hơn. Tại vì, à, món mặn thì có là ba mình nấu rồi, <laughs> ba mình là nấu, ơ, nấu chuyên mặn. Nhà mình, ờ, còn lại là mẹ mình, với mẹ mình là ăn chay á. Đó, nên là cũng chia nhau nhưng mà cùng ăn chung. Tức là bây giờ mình mình nấu ăn món chay là ăn cho cả nhà, còn ví dụ những món mặn thì mình nấu những món đơn giản như là món những món súp á, những món súp, những cái món nào mà tốt cho sức khỏe thì mình sẽ nấu.
<laughs> OK. Ừm, được rồi. Dù thì cũng, gọi là, cũng để ý này, nhưng mà cũng hơi vất vả bởi vì là có hai cái chế độ ăn như thế thì cũng hơi vất vả một chút. Ờ, thế thì không biết là bạn nếu mà nấu a nấu ăn chăm sóc ai đó ấy, thì có, kiểu như là, thay đổi cái cách mà bạn nhìn nhận về tình cảm hay là về cái sự quan tâm đến họ không?
<laughs> Ồ, có nha. Ừm, trước đây, ừm, gọi là, nấu ăn để ăn cho no á bạn, hoặc là, à, ăn cho đã cái miệng, tức là sao ta? Ờ, nấu những cái món cầu kì, chiên dầu nhiều, xào nhiều, ờ, ừm, nói chung là trước đây không có để ý nhiều về sức khỏe đâu. Nhưng mà sau này khi mà để ý nhiều về sức khỏe thì mình, ờ, gửi gắm yêu thương thì mình cảm thấy là ăn những cái món ăn nó không có quá nhiều gia vị, không cần quá dầu mỡ nhiều nhưng nó vẫn ngon, nó vẫn tràn ngập yêu thương, nó vẫn vui, và, ừm, ờ, cũng đỡ tốn thời gian. Tại thật ra sau này mình mới thấy là những cái nấu những cái món ăn tốt cho sức khỏe nó hông có tốn nhiều thời gian bạn. Tại vì hấp, luộc, xào hấp, luộc, xào mà xào thì cũng ít dầu thì nó cũng hông có tốn nhiều thời gian. Và thời gian để chuẩn bị, ờ, sữa hạt nè, hoặc là ví dụ như là tổ yến nè, hoặc là những cái món khác mà tốt cho sức khỏe thì lại, ờ, cân bằng được.
Ừm. Ừ, đấy. Ừm. Ừm, công nhận nha. Ờ, chính xác đấy. Chính ra mấy cái món, kiểu như là, chiên chiên, rán ấy, nó mới lâu ấy mà nó lại còn bừa bãi cơ. Chờ. Thật đấy, dọn dầu mỡ thế phát ốm lên được <laughs> nhưng mà lại còn mùi hết cả nhà nữa, còn đâu là mấy cái món, kiểu, luộc hấp các thứ thì nó đơn giản hơn, mà lại còn ngon. Thực ra là cái cách mà cảm nhận cái món ăn ấy, khi mà biết là nó tốt cho sức khỏe ấy, thì tự nhiên cũng cảm thấy là nó ngon hơn ấy.
Đúng rồi lau dọn bếp nữa, đúng hông? <laughs> Ừm. <laughs> Đúng rồi, à, đúng, đúng bạn, hoàn toàn đúng á, tại lúc đầu thật ra nha, mình nêm nhạt lại mà tại mình phải giảm muối, giảm đường nữa, thật ra thì nhà cũng chưa thích nghi lắm đâu. Nhưng mà ăn riết cũng thành quen rồi cũng thành ngon lại thôi. <laughs>
Ừ. Đúng đó, <laughs> ấy, thế dần dần thì cũng quen lại thấy ngon. Mà bạn có cảm thấy là cái việc nấu ăn ấy thì sẽ giúp bạn gần gũi hơn với cả bố mẹ của bạn không?
Ừm. Đúng nha, tại vì, ờ, khi mình nấu ăn ăn, kiểu là, có cái để nói chuyện với nhau nè. À, kiểu, món này ăn ngon hay không, hỏi, trao đổi với nhau hoặc là có thể là gửi nó được cái tình yêu thương thông qua cái việc mình chuẩn bị chu đáo trong cái buổi ăn thì cũng là một cái, ừm, gọi là, thông điệp gửi gắm yêu thương vô đó. Mình cũng thấy ý nghĩa. <laughs>
Ừm. Ờ. <laughs> Ờ, nhưng mà trước đây thì là bạn có thường hay phải nấu cho bố mẹ không hay là đã từng có một giai đoạn là là bạn được, ờ, bố mẹ nấu cho ấy?
Ừm. Ờ, lúc mà hồi xưa ba mẹ mình bận, cái lúc mình 12 tuổi thì mình có nấu ăn cho ba mẹ nhưng sau đó là mình đi học rồi sau rồi mình đi xa, mình thật ra mình rời nhà mình tới mười mấy năm lận, rồi sau đó thì mình mới g gần lại thời gian gần đây thì nên là ưu tiên thời gian này sẽ nấu tối đa để dành trọn yêu thương cho gia đình.
Ừm. <laughs> Ô kê, cũng rất là rất là, gọi là, biết cách để mà chăm sóc cho bố mẹ đấy. Tại vì, kiểu, bây giờ có những người thậm chí là người ta vẫn còn được bố mẹ nấu cơm cho cơ chứ còn người ta cũng chưa phải nấu cho ai bữa nào đâu đấy. <laughs> Ờ. Mà đấy, thì bạn cũng đã biết cách để mà chăm sóc người khác này, rất là, kiểu như là, cẩn thận, chu đáo này, để ý từng cái thực đơn nữa thì mình thấy là quá là tuyệt vời luôn. Ô kê. Ừm. Hôm nay cũng ừm, hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ về cái cách mà bạn thường nấu món gì này, khi mà chăm sóc, ơ, gia đình này bằng những cái bữa ăn nó cũng rất là đơn giản và rất là ngon miệng. Và c cảm ơn bạn nha.
Ừm hứm. Rất là vui được đồng hành bạn nha. Ừm. Nói chung sống vui, sống khỏe, cám ơn bạn nha. <laughs>
Ừm. OK, chào bạn.